Tabii, eee, mesela diyelim eksik olduğun, yeterin gelişmiş gördüğün konular v Burada, eee, yapay zekâ da bana, eee, bilmiyorum, eee, "Birinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Bunu anlatır mısın?" deyip böyle rastgele sorular sorduğun da oluyor mu? Yani, böyle, kodlama tarzında öğrenmen gereken becerilerin dışında genel kültür anlamında da kullanıyor musun teknolojiyi?
Hı hı. He! Eee, ya, aslında, hani, ımm, ya, tabii ki illa kafama takılan bir şeyi sorduğum oluyor ama, öyle, eee, şu an yok yo çok bi yoğun bir hayatım olduğu için, böyle, tarihe falan çok, eee, zaman ayıramıyorum. Ama, işte, "Şu neden olmuştur?" Mesela uzay uzay hakkında bazen soru sorduğum oluyor. Eee, böyle çok da aklıma takılıyor mesela. Daha çok, böyle, herhâlde ben ya uzayı ya da geleceği ta eee, merak ettiğim için daha çok o tarz, ııı, sorular yaptığım oluyor ve çok, eee, farklı, eee, fikirler aldığım oluyor mesela. Evet, doğru.
Hı. Hıı. Evet. Ben de tam da bunu merak etmiştim. Hani, böyle, ilgini çeken bir konuyu işin dışında Evet, hani, anladığım kadarıyla yoğun birisin ama yine de tutup da mesela, uzayla ilgili soruları çok rahat sorduğun oluyor ve bu süreçten keyif alıyorsun.
Hı hı. Evet. Hı hı.
Peki, sende sence teknoloji, eee, genel olarak öğrenme hayatını, eee, daha etkili, daha pratik yaptı der misin?
Ya, kesinlikle diyebilirim. Çünkü bir şey öğrenirken ufkunun açılması durumu, eee, diğer şeyleri de öğrenmene de yardımcı oluyor. Yani, diyelim ki, işte
Hı.

Emm
Yani, mesela bir telefon, eee, bilgisayar, eee, ya da bir mutfak aleti.
Hı hı. Tabii, emm, ya, özellikle mese eskiden kahve yapmak biraz zor olabiliyordu benim için. Dışarıdan alıyordum. Şimdi çok güzel bir kahve makinesi aldım. Emm, mesela onu yapıyorum. Aynı şekilde son zamanlarda çok sevdiğim, eee, projeksiyon var. Artık, hani, öyle sinemayı, eee, hani Tabii ki seviyorum hâlâ sinemaya gitmeyi ama, emm, hani, en azından evde sinemaya yakın bir keyif veriyor diyebilirim ekran boyutu olarak. Eee, o da mesela çok hoşuma gidiyor. Hı hı.
Hımm. Evet. Aratmıyor. Hı. Tahmin edebiliyorum. Evet, aynı enerjiyi hemen hemen benzer bir şekilde veriyor. Peki, burada kahve makinesi aldığını söyledin. O makineyi aldıktan sonra, eee, böyle farklı türde kahveleri deneyebilme şansın oldu mu? Yani belki bir kapuçino yapmayı öğrenmektir, eee, işte, ııı, sütü nasıl kaynatacağını ve yumuşak bir krema gibi yapacağını bilmektir. Bu tarz anlamlarda da kendini geliştirdin mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Aynı şekilde, emm, YouTube'dan da mesela videolar izledim, bu makineyi aldıktan sonra. Şimdi, özellikle o, eee, sütü kaynatırken, eee, o köpüklendirme yapmayı, mesela kaymağı yukarı çıkartmanın tekniğini öğrendim. O da kahveye ayrı bir tat veriyor. Çünkü, eee, böyle latte tarzını mesela daha çok seviyorum ben sütlü kahve yapmayı. Aynı şekilde, eee, kahveyi de böyle eee, ya, eskiden şunu hatırlıyorum: "3'ü 1 arada." diye bir şey vardı. Türkiye'de çok kötü kötülenen, saçma sapan bir kahveydi. Hani, onunla karşılaştırınca şu an aldığım bu makine inanılmaz bir keyiflik veriyor mesela kahve konusunda bana.
Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı. Dım kadarıyla bir kalite de var. Eee, bir şeyleri, eee, kendi bil gör o bir kah eee, o öze aslında evin kendi bilme beceri eee, d büyük motive ediyo
Hı hı.
Peki, eee, a birazcık hani bec öğrenmek geri dön, eee, m diyelim ki ta coğrafy eee, biraz bil zam okulda bilemedin. Eee, böy eee, boş zamanı, eee, e biraz hikâye bana bu konu biraz daha iy anlatır mısın? Durumlarda genel böy
Evet. Hı hı. Eee, ya, tabii, şimdi özellikle böyle konularda Hani tam, eee, sesini de tam duyamadım ama bir daha bir sorabilir misin bu soruyu lütfen?